No, è sparita, ehm, ti dico la verità, ehm, m a me è già capitato di discutere con delle perso cioè capita, no, di discutere con degli amici, persone anche che non conosci molto bene. A me succede una cosa strana, quando io vedo che c'è chiusura totale dall'altra parte io non insisto, perché non voglio fare la parte di quella che vuole parlare a tutti i costi, no non lo faccio, non mi piace, quindi io devo percepire che dall'altra parte c'è sponda d'ascolto, altrimenti perché insistere? La trovo anche un'intrusione, no, nella su nella l decisione di quella persona di starsene per conto suo in quel momento. Quindi lei non mi ha scritto, io le ho scritto un messaggio, lei non mi ha risposto, non mi ha risposto, le ho scritto un altro messaggio tranquillissimo, dire: "Guarda, quando vuoi, parliamone, che è successo, non non so perché te ne sei andata in quel modo." Io non er io ero tranquillissima, non ero neanche arrabbiata quando le ho detto di darsi una calmata, gliel'ho detto in maniera molto amichevole, non non ho alzato i toni. E quindi dopo che ho visto un po' di volte che lei non non aveva proprio voglia, io ho lasciato perdere. Dopo mi sembra qualche settimana lei mi ha scritto dicendo: "Ah, io adesso ho avuto un po' di problemi, poi quando vuoi ci vediamo per il progetto," e io a quel punto le ho detto: "No, ehm, sei fuori dal progetto perché ovviamente io ho preso ti ho ti ho sostituito con un'altra persona." Io ho fatto proprio questo. Lo so, è stata una cosa molto così tranchant, però l'ho fatto perché io avo bisogno di una collaboratrice, lei è scomparsa, e io ho preso un'altra persona al suo posto. E quindi da quel momento poi
Mh-mh. Certo. Beh, ma È anche giusto andare avanti con la tua vita, nel senso nel senso che comunque
Eh per forza, quindi adesso ho chiu Sì, chiusura totale praticamente, adesso, quindi ovviamente si sarà pure offesa immagino, non lo so, però io che dovevo fare?
Vai, vai, vai.